Realmente, gracias. Oye, no sé si a ti te ha pasado, pero hay a algunas veces que dicen, que un sabor te genera muchísimas cosas en tu cabeza relacionado a memorias, cosas bonitas, incluso algunos viajes. Eh, para ti, ¿tú tienes alguna comida festiva que siempre recuerdas así con mucho cariño?
Ujú. Sí, sí, sí, totalmente. Creo que, mm, ah, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la Navidad, eh, la Navidad es como una festividad que sí hacemos, eh, aquí en casa muy emocional, incluso. Ah, entonces, refiriéndonos a una comida en específico, sé que siempre hay en todas las Navidades, pero a mí en en lo particular el pavo es algo que que sí de plano, eh, asocio mucho con con grandes momentos, sobre <chuckles> todo de una de una experiencia que me sucedió, am, que fue que no, eh, no conseguimos pavos preparados, porque anteriormente hacía mucho esto a mi familia. Entonces, pues yo la verdad me confié, y dije: "No, sí, yo hago el pavo", ¿no?, yo, este, lo pido y ya se había hecho como mi mi plan, ¿no?, de en la mañana me voy temprano, supertemprano para alcanzar y tal. Y no, pues, resulta que que cuando llegué ya no había, eh, me confié demasiado, entonces, pues, literalmente solo había pavos, pero, pues, eh, pues, crudos, vaya, o sea, no no con preparación. Entonces, ah, pues, literalmente fue fue tener que hacerlo de al 100% y, pues, ya con lo que, eh, ajá, sí, o sea, como que busqué una receta rapidísima, fue como no, pues, este, lleva tal, tal y tal, y me di una vuelta como por los pasillos del súper, empecé a encontrar cosas que se me hacían interesantes, eh, las compré todo, llegué a casa y, pues, literalmente fue todo el día estar, este, mm, pues, estar cocinándolo, estar, eh, haciendo la receta, siguiéndolo y todo eso. Y fue algo en el que me ayudaron mi mi hermana y mi esposa. Entonces, literalmente durante toda esa <chuckles> ese día de Navidad hasta como por las 6 de la tarde, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, pues, estar haciendo esa esa comida. Ajá, eh, pues, la verdad es que fue muy bonito y justo eso es lo que me recuerda muchísimo, y por lo que le tengo tanto cariño, porque fue un gran día, independientemente de que no haya salido como esperaba, fue fue muy bonito poder estar haciendo esa comida como, ya sabes, con esa unión familiar, eh, de de todos como aportando y todo para para para crear la receta. Ajá, entonces, la verdad es que quedó <chuckles> muy bueno, este, y y vaya, desde ahí para mí el pavo es un infaltable, ya n ya no hay opción a a a ahora hay que hacerlo, lo amo o a no, no, para mí siempre va a ser pavo.
Okey. Mm, okey. <chuckles> Órale. <chuckles> Sí. Ah, órale, ujú. Ujú, okey. A la torre. Ajá. Ajá, la torre. <laughs> Sí, claro. Para que quedara, sí, sí. Mm, okey. Sí, sí, sí. No, y luego más que nada, creo que el pavo se tiene que, como que lo tienes que marinar, ¿no?, le tienes que inyectar algunas cosas, que no sé qué, que para t supuestamente suaviza carne y cosas así. Sí, me imagino que, bueno, realmente, como fue la primera vez, eh, hasta cierto punto, pues sí fue difícil, ¿no?, de que todo todo lo que tenían que hacer y todo eso se generó incluso mucho estrés. Oye, y y relacionado y relacionado a eso, eh, ¿qué más dijeron, por ejemplo, las personas que rodeaban, de que al final de cuentas tú quedaste de que ibas a llegar con un pavo que ya iba a estar, ahora sí que alguien más lo iba a hacer? ¿Y qué dijeron al saber que ustedes lo hicieron?, y m y más que nada lo sorprendente, que les quedó superbueno. Que probablemente, la verdad es que, algunas recetas, cuando la haces la primera vez, <chuckles> no quedan buenas y pues, al final de cuentas a ustedes sí les quedaron muy bueno. Eh, ¿cuál fue la sorpresa más que nada de toda la familia al saber todo eso?
Ujú. Exactamente. <chuckles> Pues, sí fue una reacción la verdad, muy positiva, muy confiaban en nosotros, sinceramente. Es como de porque, eh, la la comida la hicimos allá justo en la casa donde iba a ser, eh, pues, al final la cena, ¿no?, ah, mm, entonces, nosotros normalmente nos reunimos, nos preparamos durante todo el día, eh, pero vaya, o sea, nos preparamos como que en otras cosas, estar adornando, todo eso. Em, porque te digo que sí, en mi casa la Navidad es top, <chuckles> la Navidad es es la mejor fecha del año. Entonces, sí, lo hacemos como muy muy visual y todo esto. Pero, pues, en ese momento, pues, mi hermana sabe cocinar, yo sé más o menos de cocina también. Entonces eh, pues, justo también mi esposa como no pues, en qué los ayudó, ¿no?, porque ella si no no cocina nada, pero fue como de: "Ah, no, pues, ayúdanos a ir picando esto, ¿no?, mientras nosotros", pues, justo como decías, ¿no?, lo marinamos, pues, al menos unas horas que esté reposando y y adelantamos otras cosas. Entonces, pues sí, justo, eh, al al inicio cuando llegamos, cuando nos vieron llegar con todas las cosas, fue así como de: "Ah, ¿qué no se supone que lo iban a traer?", eh, pero lejos de un reclamo fue como una anécdota divertida. Creo que en algún punto, eh, sí confiaban en nosotros de decir, pues sí, este: "Les va a salir bien o no se estresen" o algo así, pero, algo me dice que dentro de ellos estaban como de no, pues no, vamos a cenar el pavo. Lo bueno es que todos llevan alguna comida distinta, entonces, ah, o opciones había. Ah, pero sí creo que en algún punto perdieron la fe de <chuckles> de tener pavo, pero, pues no, al final nos quedó bastante bien y se nos coció perfecto. Y y, pues nada, ya ahorita inclu incluso ya es tradición preparar el pavo nosotros mismos.
Mm, okey. Ajá. Mm, órale. Okey. Ajá. Sí. Mm, órale. <laughs> Sí, claro. Sí. Mm, okey, oye, pues la verdad que es superpadre, y más que nada eso que dices de que ya, de que se terminó siendo tradición, me imagino de que, si de por sí la Navidad ya era como que una festividad superfuerte para ustedes, relacionado a toda su familia y todo eso, me imagino que todavía ahorita es un plus de que saber que, pues, vas a tener, s eh, te van a estar acompañando personas que quieres y todo eso relacionado a todo eso. Y la verdad, superbién. Oye, y y cuando lo estabas cocinando más que nada, eh, ¿lo hiciste igual como en la receta?, o a lo mejor, como ya dijiste, de que tu hermana y tú se la daba bien la cocina, ¿le metieron algún toquecito diferente, algo que se les ocurrió, o cómo fue que pasó todo eso?
Ujú. No, sí le le metimos <giggles> mucho de nuestra cosecha, la verdad es que, eh, pues, realmente busqué una una receta básica, no me quise complicar en algún punto por justo la premura, ¿no?, ah, entonces, no busqué como algo demasiado elaborado, pero sobre todo e en cuanto a ingredientes. Fue fue te digo que ya estaba en el súper, pensando que iba a bueno, e en aquí donde soy, normalmente en los súper tienen como una sección, en donde hacen los los pavos o las preparaciones. Ajú, y ya, pues, literalmente tú vas con ya por tus cosas preparadas y literalmente nada más es meterlo a hornear, ¿no?, eh, pero pues, aquí, pues, al final tuve que conseguir todo, entonces, mientras pasaba por pasillos, era como de, ah, pues, creo que esto le queda bien, ¿no?, entonces, pues, eh, lo echó al carrito y ahí iba como como buscando en todos los pasillos que que fuera quedando mejor. Y sí, la verdad es que <giggles> que eso, pues, justo le dio como un plus totalmente, aparte de que, eh, precisamente por el tiempo de cocción y todo eso, nos aventamos a hacer un un puré de papa, digamos, muy avanzado, y y justo nos sirvió como como de, pues, s si ya vamos a hacer esto y si no nos va a salir, pues, que no nos salga nada, ¿no?, o si nos va a salir, que no salga todo. Entonces, pues sí, literalmente fue como como aventarnos, eh, porque en <giggles> también en algún punto nosotros entendimos que podría fracasar totalmente, ¿no?, que nada era seguro. Entonces, fue fue como justo aventurarnos de, pues ya, ya estamos aquí, no no, este, las cosas no están saliendo según lo planeado, seguramente nos vamos a quedar sin pavo, entonces, pues, al menos arriesgarnos, ¿no?, pero pero no, afortunadamente tanto eso como el puré nos quedó excelente, la verdad, y y pues sí.
Ah, órale, sí, sí, sí. Ujú, okey. <laughs> ¡Ah, órale!, ajá. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Órale. Oye, y y ahorita que estás diciendo todo eso, porque al final de cuentas se escucha hasta cierto punto como que un poco caótico realmente, de que, al final de cuentas fueron varias personas que estaban en la cocina y todo eso, eh, no batallaron como que en tratar de de delegar como que a cada quien le tocaba esto, ahora tú vas a hacer esto y todo esto, todo salió superbién relacionado a eso, ¿no?, como que no hubo esos conflictos, porque hasta cierto punto aquí, bueno, por lo menos en mi punto personal, cuando hacen lo de la cena el año pasado, de hecho, pasa eso de que, se hizo la cena y todo eso <giggles> y hubo un punto donde se sentía el estrés de las personas que estaban cocinando. No sé si te llegó a pasar algo exacto, a bueno, algo parecido, o s tal cual, se llevan superbién ustedes.
Ujú. Ujú. <laughs> Sí. Mm, pues sí nos llevamos bien, pero, pues, como lo dices, es una cocina, y una cocina siempre, siempre, siempre va a ser caótica, siempre va a ser como de nosotros queremos hacer esto, mientras, tú estás ocupando hasta los mismos utensilios, no sé. Entonces, sí, sí llega a hacerse como bolas por el tema de que es algo que no tenemos planeado, porque usualmente, como te digo, ¿no?, o sea, al final todos cocinamos algo ahí dentro de, pero, como que am, a mi punto era, pues, voy a ir a comprar el pavo para evitarme el el tema más grande, ¿no?, pero evidentemente todos tenemos que cocinar. <giggles> Entonces, eh, uh, pues sí, la verdad es que fue un poquito complicado al inicio, pero pero no, sobre todo, eh, creo que, eh, desde ese punto como ya de resignación, <giggles> de no nos va a salir, también nos relajamos muchísimo, también fue como de, pues ya no nos va a salir, pues pues al menos vamos a disfrutarlo, ¿no?, y y sí, sí, totalmente. Y, pues ya, justo fue como que esa visión, em, la que mi hermana me ayudó mucho en eso, precisamente que fue como de ya, pues, no te estreses, tú dinos qué hacer, nosotros te ayudamos en ir haciendo cosas adicionales, y y ya para ir adelantando, ¿no?, entonces, si en algún punto nos organizamos, em, fue como tú picas esto, tú vas inyectando o tú vas, am, un cociendo cierta eh, del guiso de adentro, no sé, o sea, fue fuimos como repartiéndonos, y sí, o sea, sí fue caótico como todo en la cocina, pero pero fue caótico divertido, ¿sabes?, fue un caótico, ah, disfrutable.
Ajá. Sí, claro. Ajá. Ujú. El intento se va a hacer, sí, sí, sí. Ajá. Mm, órale. Sí, claro. <chuckles> Sí, sí, me imagino. Sí, sí, sí. No, y luego, más que nada, eso que dices, de que, al final de cuentas, creo que fue superimportante eso de que, como que agarraron a alguien de que, ¿sabes qué?, te podemos hacer el paro a ti, tú eres el líder, tú estás haciendo esto y así, y tú ya estabas como que más delegando, o ¿qué?, ah. Y al final de cuentas, se tuvo como que un un orden diferente. Tú crees que, bueno, más que nada tú, no, no, sí, sí creo que sí era correcto decir eso, de que, ¿tú crees que el que el pavo en la Navidad es una forma como de expresar el amor que sienten ustedes por su familia?, porque, pues, a final de cuentas ustedes lo crearon desde cero, ustedes le están echando las ganas de todo eso, y la verdad es que, dices que les queda superrico. Eh, ¿crees que sea como que una forma de expresar el amor en su en en tu casa?
Ujú. Ajá. Sí, sí, sí, totalmente. Creo que, eh, ah, no solamente Navidad, sino, am, personalmente desde desde niño, pues, em, mi hermana, mi mamá cocinaban, entonces, en algún punto cuando yo empecé a hacerlo, ah, pues me di cuenta, ¿no?, que no es no es algo como <giggles> de literalmente agarro 2, 3 cosas, las echo una olla y va a estar listo, ¿no?, sino que todo, am, todo implica muchísimo tiempo, implica como que esa dedicación y esa paciencia. Ah, entonces, pues justo, para mí siempre ha sido como alguien que te cocine, eh, y que se tome el tiempo y el esfuerzo de aprender, pues, pues siempre se va a demostrar muchísimo amor por eso, no, no solamente en la cocina, sino en general, ah, pero vaya, se ve mucho, eh, lógicamente en la cocina y evidentemente en Navidad, pues, más, ¿no?, el el hecho de saber que nadie hace un pavo para cenar un miércoles 2 de febrero, ¿sabes?, <giggles> la gente lo hace en específico una fecha, y y al final es son recetas de muchas horas, son recetas, uh, no sé, un poco complicadas y muy riesgosas. Ah, mm, entonces, pues justo que una persona, eh, se esmere, ¿no?, como para que las cosas salgan bien, para agregarle ese toque personal y que al final tú te sientes a una mesa, en una cena y disfruten tu comida. Ah, pues sí, para mí totalmente es es una de las de las formas más tanto honestas, como como <giggles> literalmente genuinas de de poder demostrar amor.
Mm, okey. Sí, claro. Ajá. Okey. Sí, claro. Sí. Sí. Oye, y algo que, bueno, no sé si tú me lo podrías decir, porque me imagino de que al final de cuentas, ahora esto ya se hizo una tradición y, pues, me imagino que es apreciado dentro de lo que cabe con tu familia, y hasta cierto punto, pues, también dices que es como que lo principal, que vendría siendo la Navidad, ya me imagino que ya <giggles> ahorita ya están un poco incluso emocionados, ya viendo que tienen que comprar y todo eso y así, ¿tú crees que tú crees que esto transformó después de que ustedes empezaron a hacer el pavo?, porque ahora tienen que estar un poco más unidos, eh, como que transformó un poco más la tradición, a que a lo mejor se hizo un poco más cercana, o sientes que es lo mismo que cuando estaba chico, o ¿algún tipo de cambio, después de todo esto?
Eh, justo, ujú. Sí, sí, eh, pues, en realidad, digo, realmente, lo lo que te comentaba, ¿no?, todos cocinamos, pero, pues, cada quien, digamos que un mes antes, de hecho, acabamos de tener esa plática, eh, un mes antes es como de: "Ah, yo voy a hacer, eh, no sé, lomo", ¿no?, y otra familia, es como: "Ah, pues, yo voy a hacer costillas". Ah, mm, y así se van como que designando cada una, y y, pues, al final siempre ha sido así, ¿no?, ah, entonces, pues, justo era como que antes, eh, todos nos dábamos el tiempo de cocinar sus cosas en específico. Ah, mm, y y pues, al final, o sea, sí se cocinaba, sí se tenía esa tradición de cocinar el mismo día, pero cada quien lo hacía en momentos en específico, ¿no?, era como de: "Ah, pues, yo de tal hora a tal hora voy a ocupar la cocina", "Ah, pues, yo lo ocupo cuando tú termines", y tal, ¿no?, así se organizaba. Pero ya a partir de justo esto que pasó, ah, mm, pues al contrario, ¿no?, es como de okey, todos de aquí a tal hora le vamos a echar montón al pavo, vamos a a preparar lo más difícil, eh, todos juntos, y ya a parte de ahí, pues, pues cada quien va complementando con lo que necesite y está pendiente de su preparación, pero pero ya es ya es saber que la Navidad no es la cena a las tantas de la noche, sino, eh, de inicio de día, nos vamos a juntar y y vamos a ir siguiendo como que la receta y y todos le vamos a ir agregando, ¿no?
Ajá. Mm, okey. Ujú, órale. Ajá. Ajá. Ajá. Ah, órale, okey. Sí. Mm, órale. Oye, y por ejemplo, ¿tú tú qué le recomendarías a alguien que hasta cierto punto, eh, tal vez, tenga miedo relacionado a este lo que vendría siendo lo culinario? Por ejemplo, ustedes, me imagino que al al inicio han de haber, di bueno, creo que incluso lo dijiste, de que, uy, creo que no nos va a salir, pero, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿tú qué le recomendarías a alguien que normalmente, como que se bloquea relacionado a eso?, ahora sí que desde tu punto de la experiencia, que lo terminaste superando y todo salió superbién.
Ah, pues realmente que lo disfruten, sinceramente, eh, <giggles> pues, justo lo que tú mencionabas, ¿no?, de expresar amor. Eh, al final, eh, no necesitas hacer gran gran preparación, o sea, es es lógico que si no te sientes listo para algo así, pues, implicado hasta temas de gastos y algo así, hacer algo complicado para pues, digamos echarlo a perder, ¿no?, pero pero realmente creo que no se necesita como una gran preparación. Eh, creo que el amor se demuestra desde el hecho de aprender algo, de dedicarle tiempo, entonces, incluso hacer una ensalada que, pues, literalmente no tiene pierde, ¿no?, no hay cocción, no hay nada de eso. Ah, mm pues, creo que que si te liberas de ese estrés de tengo que hacer algo supercomplicado y complejo para que los demás lo disfruten, pues, si te liberas de eso y dices, ¿sabes qué?, yo voy a hacer el postre, ¿no?, voy a hacer una ensalada, eh, pues, la gente lo va a sentir con el mismo amor, independientemente de que no sea una superreceta. Em, entonces, eso entender que todo viene desde desde el cariño que tú le quieres expresar a tu familia, y que quieres que disfruten algo para, pues, no sentirte presionado, ¿no?, a hacer algo que que quizás no te sientes tan confiado y pasártela mal.
Ujú. Sí, claro. Ajá. Sí. <laughs> Sí. Ajá. Sí, claro. Si, claro. Oye, pues, la verdad que muchísimas gracias por la plática y, más que nada, agradezco que hayas tenido la confianza para haberme contado, pues, algo tan íntimo que, al final de cuentas, es algo que pasa en tu familia todos los días. Y, pues, nada, que pases bonita noche y que todo te vaya superbién.
Ujú. Al contrario, muchísimas gracias a ti por escuchar, y y, bueno, que pases buena noche.